Ähm, also, hm, das kommt schon immer mal wieder vor. Also, ich wohne ja in der Nähe von Köln und ich komme halt fast jeden Tag am Kölner Dom vorbei. Und, äh, für viele für viele Kölner ist das so 'ne Selbstverständlichkeit. Aber ich habe quasi, äh, ähm, schon 'ne g ja, wie soll ich das nennen, Sensibilität, also je nach Tageslicht, je nach Sonne und so weiter sieht das Bauwerk halt immer anders aus. Und, das ist schon für mich ist das schon faszinierend, ja.
Mhm. Okay. Sehr schön. Mhm. Aha. Ja. Mhm. Ja. Absolut. Mhm. Ja, das ist natürlich wirklich 'n 'n ja, 'n Jahrhundert, Jahrtausendbauwerk, ja, dem dem kann man ruhig, ähm, Aufmerksamkeit schenk schenken, genau, ja. Sehe ich sehe ich ganz genauso, ja. Ja, welche Rolle spielen denn Gerüche, Geräusche oder kleine visuelle Details, um auf neue Orte aufmerksam zu werden?
Ja. Genau. Ja. Mhm. Ähm, also, ähm, Gerüche wüsste ich jetzt eher nicht, dass mich das mit so 'nem bestimmten Ort, äh, in Verbindung bringt, wobei jetzt in Paris ist mir aufgefallen, da hat ja die Metro hat so 'nen ganz speziellen Geruch, den gibt's irgendwie nur da. Das kennst du vielleicht.
Mhm. Okay. Mhm. Äh, ja. Ja. Den habe ich auch schon wahrgenommen. Ja. Mhm.
Ja, ja, und das hat mich voll an meine erste Interrail-Reise in Frankreich erinnert, wo ich sehr viel in der Metro unterwegs war. Und da habe ich lange Zeit nicht dran gedacht. Und, äh, ja, ja, das war so so 'n Flashback irgendwie. Also, keine Ahnung, woher das kommt, ob das aus aus irgend 'nem Reinigungsmittel oder ich weiß es nicht, wie das überhaupt entsteht. A das ist so 'n ja, ja, so so 'n Beispiel von 'nem Geruch einer Reise, der mir wie gesagt, da hatte ich ewig nicht dran gedacht und jetzt fiel mir das so wieder ein. Also, das ist, ja, ja, so 'n Ding. Mhm.
Ja. Ja. Ja, ja. Ja. Hm. Gute Frage. Ja. Ja. Mhm. Mhm. <chuckles> Das ist ja spannend, ja, wie so was im Gespräch dann wieder, ja, hochkommt. Ja, mhm. Ja.
Ja. Genau.
Ja, wie bist du denn dann damals nach, ähm, Paris gereist oder hast du auf der Reise dahin noch was was entdecken können?